Yani çok güzel evet, şimdi, ımm, ya belirttiğim gibi ben hani burada mesela, eee, yani sürekli böyle bir tatildeymişim havası var biliyor musun? Eee, bulunduğum şehirde hani böyle, eee, sahile de çok yakın bir yerde yaşıyorum. Eee, o yüzden yani ne bileyim, eee, tatil fırsatım falan olduğunda böyle, eee, mesela yukarıda işte şey tarafları var yine böyle k koy tarafları falan var, oralara falan da çok gidiyorum geziyorum.
Evet. Ah, ne güzel. Ne güzel. Evet tahmin edebiliyorum. Ah! Ne kadar güzel. Çok şanslısın. Gerçekten.
Ya böyle değerlendiriyorum genellikle, eee, seyahatlerimi. Ama öncesinde mesela İtalya'ya gittim. Avrupa'da çok yere gittim. İtalya'ya gittim, Hırvatistan'a gittim, işte ne bileyim Balkanlar'a gittim.
Çok güzel. Hı hı. Evet. Evet. Hırvatistan'ın sahil kısmına mı gittin peki? İşte bu Dubrovnik'tir vs.
Eee, ben Hırvatistan'da yelken, ben yelkenciyim bu arada yelken, eee, sporu ile uğraşıyorum. O yüzden arkadaşlarımla yelkenli gezi düzenlemiştik. İşte Hvar'a gittik, iii, Dubrovnik'e gittik, iii. Ondan sonra başka
A! Çok enteresan. A! Çok güzel. Çok merak ediyorum oraları. Oralar bir de şeyden sonra biliyorsun Game of Thrones çektiler orada. Sonra oranın işte Dubrovnik vs. çok popüler oldu. Fiyatlar çok arttı, çok fazla turist çekmeye başladı. Ben bir türlü gidemedim.
Omiza'ya gittik. Tabii tabii tabii. Hı hı. Fiyatlar zaten o kadar o kadar yüksek ki inanamazsın. Yani biz genelde zaten, eee, şeydeydik teknedeydik. Ama böyle bazen işte, eee, h her gün şeye gidiyorduk, eee, böyle restorana falan gideceksek eğer karaya çıkıyorduk. Eee, ama mesela bir keresinde süpermarkete girmiştim mesela. Hatırlıyorum orada arkadaşlarıma söylemiştim, ya bu fiyatlar ne kadar pahalıymış böyle, dedim yani.
Tahmin ediyorum. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ya acaba, iii, hani, turistler geldiği için mi turistik yerlerde mi daha pahalı yapıyorlar, eee, yoksa genel anlamda mı pahalı diyeceğim de. Çünkü aslında ülke kendisi geliştikçe hani enflasyon azalıyor. Süpermarketlerin fiyatları mesela daha gelişmiş ülkelerde aslında daha az ilginç bir şekilde daha çok kazanıyor olmalarına rağmen. Ya belki onunla da alakalı olabilir aslında.
Anlıyorum. Evet. Hı hı.

Evet, ya, orası mesela çok enteresan bir yer, çok değişik bir müzeydi mesela oradan
Kesinlikle tercih eder misin? Benim, iii, şeyde, eee, ekim sonunda Paris'e aldım biletimi, gidiyorum ve işte, Louvre'a hiç gitmedim ben. Eee kesinlikle, değil mi? Gerçekten değer, yani.
Hı hı. Kesinlikle gitmelisin. Hı hı. Evet, mutlaka. Mutlaka gitmelisin Louvre Müzesi'ne. Aynen. öyle. Eee, çok güzel bir yer, yani. Eee, bir de Amsterdam'da mı bir tane müze vardı? Eee, ismini gerçekten unuttum.
Evet. Ben senin hangisini bahsettiğini biliyorum. Ben oraya ne zaman gitsem Amsterdam'a, hep bileti önceden almanız gerekiyordu, eee, hani, bilet satışımız yok diye reddettiler.
Hı hı. İsmini gerçek Van Gogh, Van Gogh eee, Van Gogh Müzesi galiba. Evet, yani, yaklaşık 10 sene falan oldu galiba. Iıı, ora
Evet, Van Gogh. Evet evet. Böyle yerlere bir bir buçuk ay önceden bilet alman gerekiyor girebilmen için. Ama i evet, ben bir türlü giremedim ona. Ama ben bayılıyorum müzelere. Dedim ya, ben zaten kültürel gezi hastasıyım. Yani, o yüzden tek gitmeyi de çok seviyorum. Böyle, eee, hani tek başıma seyahat etmeyi de çok seviyorum çünkü bazı insanlar o kadar kaldıramıyor. Ben her şeyi planlarım. İşte, sabah kalktım, kahvaltıdan sonra, işte, şu müzeye gittim, oradan gittim işte şu landmark'ı gördüm, oradan şuraya gittim. Bir de hep Evet.
Hıı, benim Anladım. Ya. Hı hı. Hı hı. Ben de, ben de. Hı hı. Bak, şöyle söyleyeceğim sana: Ben de, mesela, tek başıma şu ana kadar ben 18 yaşımdan beri geziyorum. İlk gezime hatta 16 yaşında yaşında İngiltere ile başlamıştım. Böyle bir eee, tabii, tabii, evet. Hep hep tek başıma gezdim. Ve o tek başıma gezdiklerimden sonra hep, böyle, sonunda bir yelken gezimiz oluyordu arkadaşlarımla planladığımız. O son rotayı hep gideceğimiz yerde bırakıyordum. Mesela, işte, Mallorca'da veya Hırvatistan'da. Onun öncesinde kendime bir plan yapıyordum. Mesela, bizim yelken gezilerimiz genelde 1 hafta oluyordu. Onun öncesindeki 1 ayda ben başlıyordum gezime tek başıma. Örneğin, işte, Slove Hı hı.
Evet. T tek başına mı geziyorsun sen de? Harika. Bir kere alıştın mı, değil mi? Evet. Evet. Hımm. Evet. Harika. Senin kendi yelkenlin mi var? O arkadaşlarını mı çağırıyorsun yoksa.
Yo, kiralıyorduk, yani. Gideceğimiz ülkeden tekne kiralıyorduk. altmış kişi, mesela. Tabii, tabii, okul da bize destek oluyordu, üniversite de bize destek oluyordu. Ondan sonra, eee, bir yelken gezisi düzenliyordu. Evet, çok güzel, çok güzeldi gerçekten. Şimdi, eee
Yo, o şekilde. I hı. Evet, harikaymış <chuckles> böyle bir destek. Evet, evet, ama bir kere alıştın mı yalnız gezmeye, bağımlılık gibi bir şey, değil mi bu? Yani yalnız seyahat etmeye başladığın zaman kimseye bağlı olmamak, gününü planlıyorsun, istediğin yere gidip yiyip içip istediğin şeyleri Hı, evet.
Hı hı. Bağımlılık gibi, çok güzel oluyor. Evet. İstediğin kadar geziyorsun. İstersen hiçbir yer görme. Yürü sadece, sokaklarda yürü. Evet.
İstiyorsan hiç oturma, kahve içme, seni zorlayan birisi yok veya, işte, başkasını beklemek zorunda değilsin. Ben çok seviyorum bunu. Biraz da şeye de açık oluyorsun; yeni insanlarla tanışmaya da açık oluyorsun. İnsanlar sana çok yak kolay bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Yeni insanlarla hemen, böyle, sıkı fıkı oluyorsun, eee, daha sonra arkadaşlığın da devam ediyor. Bir bağ kuruyorsun o insanla. O yüzden Evet, böyle solo trip'ler çok çok iyi geliyor, ya. Ben çok seviyorum. Uzun zamandır da yapamıyordum açıkçası. Eee, hani, şu an tekrar bu, iii, ini yalnızlığa dönüp <chuckles> tekrar yalnız seyahat etmeye başlamak aslında beni çok heyecanlandırıyor.
Kesinlikle. Evet. Ya, tam onu bah onu söyleyecektim. Evet. Aynen. Hı hı. Doğru. Kesinlikle öyle. Hı hı. Ben de. Hı hı.

İyiyim ben de, heyecanlıyım. Önümüzdeki hafta tatile gidiyorum. Onun heyecanı bastı bile beni. Düşünüyorum şimdi de bakıyorum nerelere gidebilirim, ne yapabilirim diye.
A, öyle mi? Hımm. Hiç gitmediğin bir yere mi gidiyorsun yoksa daha önce gittiğin bir yere mi?
Evet. Hiç gitmediğim bir yere gidiyorum. Aslında ben Portekiz'e gideceğim ve daha önce hiç gitmedim. Emm hani hep ar giden arkadaşlarımdan duyduydum işte sörf yapmaya gidenler var ama genelde onlar işte Lizbon ya da Porto'yu tercih ediyorlar gitmek için. Ben farklı bir yerden başlıyorum. Ben Algarve'yi biliyorsun daha güney sahilleri.
A! Hı hı. Evet. Anladım. Hıı. Duymuştum. Evet. Alicardi.
Oraya gideceğim, 1 hafta kalacağım. Evet işte böyle Faro, havaalanı Faro diye geçiyor. Belki oradan hatırlarsın.
Çok güzelmiş. Hımm, var o evet, tamam.
Evet onun mutluluğu var içimde. Bakıyorum işte araştırıyorum. Hani önceden hazırlık yapmak da önemli gideceğin yere. Neyle karşılaşacaksın vs. Ona bakıyordum, seninle de paylaşayım istedim. Sen gittin mi daha önce o eee Portekiz'e farklı bir şehri de olabilir?
Hı hı. Ya ben şimdi seyahat yapmayı çok seviyorum. Bu arada ben İspanya'da yaşıyorum. Portekiz benim tam yanımda ama <chuckles> hiç gitmedim açıkçası. Eee, fırsatım olmadı diyebilirim evet, kesinlikle. Hı hı.
A! Gerçekten mi? <chuckles> Çünkü senin çok ihtiyacın da olmayabilir. Sen zaten sıcak bir ülkedesin ya, çok belki de gerek duymadın. Ben burada hani hep bir soğuk yağmur, biz böyle sıcak ülkelere hasretiz. Dolayısıyla hani ilgimizi çekiyor oralara gidebilmek
Ya evet. Hı hı. Hımm, hıh. Evet.

Seyahat ederken, emm, yani şöyle sorunla karşılaştım. Bir defa, eee, çantam otobüsün içinde kaldı. Otobüs şoförü beni bıraktı.
O! Ne yaptın sonra?
buydu. 2'ncisi çok kötü. <chuckles> Direkt aradım. Eee, otobüs firmasını aradım. "Ne olur durdurun. İşte benim bütün eşyalarım onun içinde" dedim. Bana yardımcı olmadılar. Küçücük el çantamla kaldım. Evet, eee, ama gittiğim yerde bir hostelde kalıyordum. Oradaki kızlar sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Şarj aleti verdiler işte gerçekten yardımcı oldular bana. Bildiğin küçük çantayla gittim. Benim bütün eşyalarımın, pasaportumun, şarj aletimin, her şeyimin olduğu büyük çantam, sırt çantam otobüsle beraber gitti. Ben böyle olduğum gibi kaldım, eee, ama yine de dedim ki bunun benim tatilimi bozmasına izin vermeyeceğim. O ya yani yaşanan yaşanan da yaşandı artık. 3 gün kalacaktım orada. 3 gün kaldım. Kötü koşullarda olsam bile tadını çıkarmaya çalıştım. Yine eğlendim, insanlarla tanıştım. Sonra da geri geldim.
Hadi ya. Hıı! Hı hı, gitti yani çantan öyle mi? Bulamadın mı? Hı hı. Anladım, ya olsun yani şimdi ge hani, eee, hani, bilmiyorum yani sonuçta orada enerjiyi korumak önemli, yani ne bileyim. Eee, ya mutluluğunu korumak önemli çünkü devam etmen lazım. Hı hı.
Bilmiyorum değiştiremiyo evet. bakış açısı çok önemli. Orada ben Ya da geri döne de bilirdim hemen ben ne yapacağım işte eşyalarımsız deyip ilk otobüs bileti ile, eee, evime geri de dönebilirdim. Ama ben şeyi tercih ettim yaşanan yaşandı, buraya kadar gelmişim artık moralimi bozup ağlayacak değilim bir şekilde tatilime devam edeceğim bakış açısıyla. Bir şekilde de hallettim. Çok da güzel zaman geçirdim ona rağmen aslına bakarsan.
Tabii. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hıı. İyi oldu, yani, yani, bunu koruyabilmen iyi olmuş, yani, gerçekten. Eee, buna sevindim ama yani, hani Hı hı.
Evet, senin var mı peki? Böyle beklenmedik yaşadığın bir şey oldu mu?
Yani benim oldu mu? Iıı, bir kere bir keresinde ne olmuştu? Iıı, şey bulamamıştım, eee, böyle kalacak yer bulamamıştım.
Evet. Evet.
Iıı, hatta yani kalacak yer bulamamamın sebebi param bitmişti. Böyle, aniden o tek başına gidilen gezilerde biliyorsunuz. Floransa'daydım. Orada bir tane nehrin kenarında kalmıştım sonra sabaha kadar sabahlamıştım. İşte sabah ailem bana para göndermişti falan böyle on on sekiz yaşında falandım zaten.
Evet. Neredeydin peki? Evet. Evet. O o kadar. Sen o zaman bayağı erken gerçekten seyahat etmeye başlamışsın.
Evet. Evet, ya sonra şey oldu işte, eee, gittim parayı falan çektim "oh falan" oldum yani. Eee, ama yani şey olmadım, eee, böyle hani inanılmaz böyle stres falan yapmadım, eee, anlatabildim m?
Evet. <chuckles> Biliyorsun çünkü ailen arkanda sana yardımcı olacaklar her türlü. Bunun rahatlığı vardır diye tahmin ediyorum.
Tabii, tabii.